ค่ะ ใช่
ที่มันเสื่อมสภาพ ทำให้มันเกิดน้ำ น้ำหลากหรือว่า อ่า พวกน้ำป่าได้ง่าย ๆ ขึ้นน่ะครับผม
<smacks lips> ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วคิดว่าแบบตอนเนี้ยค่ะ เหมือนทุกภาคเลยนะคะ การทำลายป่าก็คือจะเยอะมาก แล้วก็เหมือน อ่า สัตว์ป่าแบบเนี้ยค่ะ พืชธรรมชาติที่เหมือนมีมาตั้งแต่สมัยก่อนค่อนข้างที่จะหายากแล้วอะค่ะ ซึ่งมีหลายคนเลยนะคะที่แบบว่าทำโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกป่า รักษาพันธุ์ไม้เอาไว้ รักษาสัตว์ป่าเอาไว้แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วทีนี้คุณคิดว่า เหมือนการทำลายป่าไม้อะค่ะ ไม่ทราบว่าแถวนั้นน่ะค่ะยังมีป่าเยอะไหมคะ ส่งผลกับ อ่า สัตว์ป่า หรือว่าสัตว์ต่าง ๆ และก็พืชในธรรมชาติ เยอะไหมคะ แถวนั้นน่ะค่ะ?
ใช่ ครับ